Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
Ну вот такой вопрос: как еда влияет на ваше настроение?
<tsk> Ну знаете, мне кажется, это вопрос немножко с подвохом, потому что, м, ну в моей жизни е еда влияет на настроение. То есть, а, если я ем что-то, что мне, э, нравится, что мне вкусно, соответственно, у меня лучше настроение. Если у меня там нет времени вообще ничего там выбрать, э, и я что-то плохое на хо на ходу перекусываю, неполезное, мне это оч сильно п портит настроение. Щас объясню, почему. Потому что вот у меня в прошлом году была проблемка с сахаром и я начала я перешла полностью на здоровое питание, и я очень за этим слежу. То есть, если, а, мне приходится есть то, что ну, я понимаю, что мне, м, э, повысит мне уровень сахара, я очень сильно расстраиваюсь. То есть, для меня это прям важно. Есть вот то, что я должна есть, да. Вот поэтому на меня это сильно влияет, на самом деле либо в ту сторону, либо в другую сторону. А вот как, э, в вашей жизни еда влияет на настроение?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Ага. Ой, так как я люблю покушать, то, как говорится, й еда для меня важна. Да. А.
Мгм. Сильно, да? А есть какая-то конкретная еда? Или, ну, я не знаю, вы следите з з за питанием, как я или как у вас это всё?
Ну, за питанием как бы и слежу, и не слежу. У меня просто такая
Да.
а, проблема то, что, ну, допустим, я не могу есть овощи от слова совсем.
Мгм. Даже сырые?
В принципе, да. То бишь мо мой организм их отторгает.
Да вы что? А как же вы компенсируете клетчатку?
О, ну, специями. А так, я просто, ну, мой, э, рацион- это
Да.
картошка, рис, макароны, крупы и мясо.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Это всё, что вы первые назвали- это всё быстрые углеводы. <chuckles>
Да. Ну, как говорится, а что поделать, если другого ничего нельзя есть?
А вы, хо про ну, может быть, я не знаю, если вам комфортно об этом говорить. Вы, э, м, спрашивали у врачей, почему у вас такая ситуация с овощами?
Мгм. О, они сами не знают. Со пока что сошлось. Но я не знаю, как точно звучит. Не знаю, как термин этот звучит на русском, но на английском он звучит, э, как IBS immovable bowel syndrom.
Мгм. Мгм. М, да. Очень странно. Ну, в смысле, я не знаю, что это, вообще не слышала.
М, да, эт Ну, это примерно, вот, если, э, на сказать так, что вот, допустим, кто не может пить молоко, непереносимость лактозы.
Мгм. А, непереносимость глюко глютена, не глютена, господи. Ну, понятно, это там что, да? Лактоза лактоза, мгм.
Э, вот. Н-да, вот, и у меня, да, вот, а у меня вот то же самое, но с овощами, как говорится, полностью всё то же самое.
Просто видите, вы говорите вы говорите, картошку кушаете, она же тоже овощ. Правда, это крахмал, но она овощ.
Ну вот, да. Ну, вот как-то вот сложилось так, что вот от некоторых вот просто даже когда вот так как у меня все в семье любят овощи, вот все, вообще все, и любят грибы. Мне от одного запаха, когда жаря жарят грибов, это я возле туалета обнимаюсь. Да.
М, интересная ситуация. Да, да, да. Да. Да, да, да. Да. Грибов? Ничего себе. То есть вам прям любу лю любой овощ и грибы вам прям портят настроение всегда?
<chuckles> Ну, это да.
<grunts> Ст 1 раз такое слышу, очень интересно.
Если вот, если нечаянно где-то по попадётся там, э, какой-нибудь, э, помидорчик в еде, всё. Я
Мгм. Да, да, да. Слушайте, у меня так с луком. Я вообще не переношу лук, вообще не переношу лук. Я просто вот, если в соседней квартире его режут, мне уже плохо. Вот просто я я его чувствую. Но с овощами я, на самом деле- это основа моего рациона, но именно вот сырые овощи и вот белок животный. Потому что вот все эти, а, макароны, картошка и вот, э, рис- это всё быстрые углеводы, как раз таки ш в чём я стараюсь себя сильно ограничивать. Потому что они повышают уровень сахара. Вот, ну интересно. А вот после какой еды, мне интересно, тогда вы становитесь более энергичным или, вы наоборот, когда у вас сил нету? Вы замечали вот? Ну, например, вот я вот щас замечаю, я раньше любила суши, но, может быть, это с психологией связано. Щас я уже знаю, что это белый рис, и это нехорошо для организма. И я вот потом у меня какой-то упадок сил после них, но, возможно, это психологический чисто настрой. Вот, а что вас делает вот более энергичным, а что, наоборот, силы отнимает, вы замечали вот, э, в плане еды, какую закономерность?
Э, й <chuckles> Ну, вот. Мгм. М. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. М, ну, сил вроде ничего не отнимает, а вот
Мгм. А здоровье вот отнимает, да, запах грибов? Да да.
Энергии м, м, н-да. А вот, э, м, банально вот то, что готовлю, то, что мне нравится, вот то мне каких-то придаёт и сил, и радости, и просто комфорта. Банально.
Да. Мгм. А что вы готовите?
Ну, мой рацион, ну, как бы, я люблю готовить, м, макароны по-флотски, э, ленивый плов, ам
Мгм. Да, да, да. Мгм. Это вы сами, да, всё готовите? Вы прям всё любите готовить сами? О, интересно.
э, жаркое. Да. Да, ну, я всегда всё всё готовлю. Вот, жаркое, там, э, что-то, ну всё, да, всё по-разному. Но я стараюсь готовить без, эм, большого количества, а, масла и, м, э, такого рода продуктов, как говорится.
Здорово, да. Ну, что-то, где крупы, короче говоря, и мясо, правильно? Мгм. Масло. Мгм. Ну, поняла поняла, холестерин у вас в норме. <laughs>
М-да, ну и сахара я тоже давно отказался. Так что
Да? Ну, д ну смотрите, опять же, вот эти быстрые углеводы, как я вам сказала: белый рис, макароны, картошка, хлеб- это тоже сахар, просто, э, ну, такой зашифрованный. Это же на самом деле тоже сахар.
да. Ну сахар, в принципе, есть вообще во всём. Ты от него не избежишь.
Во всём, да. Но там он просто б быстрее повышает свой уровень сахара, как бы в крови.
Да, но, как говорится, если раньше я там в чаек или в кофеек ложил его, то теперь нет, только всё без сахара. Э, я там какой-то нап напиток пил, в котором был сахар, то теперь пью только те, где написано: "Нету сахара".
М-да. О да, да, я тоже отказалась давно. Согласна. Мгм. Да. М, я с вами согласна. Я это давно тоже начала делать. Но вот, а вот когда у меня вот проблема прям с сахаром в крови была, я уже и от быстрых углеводов, вот, на самом деле, отказалась. Я тогда вообще не знала, что это вообще, что такое быстрый углевод и что они повышают уровень сахара. Но вот щас зато знаю. А как вы думаете, почему люди, ну да, даже не так скажу: понятно, почему они заедают. Ну, то есть я в одно время начала сильно набирать вес, потому что я заедала свои эмоции, вот, сильно сладким или сильно солёным, чтоб как-то жизнь, видимо, ярче казалась. У вас был такой момент? Вот, как вы с ним боролись, когда вы прям заедали какими-то особо насыщенными вкусами, скажем так?
Мгм. . Мгм. Ну ну мгм. Мгм. Ага. М, э, честно, такого не было, к как ни странно. Хотя были тяжелые моменты, э.
М, интересно. Да.
Но я как-то не заедал. У меня, м, <chuckles> м, мне, как говорится, э, у меня вес сам по себе подымается, но это, м, э, био биологическая из-за
Та, да. Мгм. Да да да.
этих, а, и как же их назва из-за гормон г из-за гормонов.
Понятно понятно понятно понятно. Ну, а в принципе, даже если не переедать, у вас, а вы вы вот, например, замечали, что, например, жизнь к какая-то однообразная, вам кажется скучной и вам вот на солёненькое тянет, чтоб как-то её разнообразить? Не заедая, опять же, просто вот эмоции, сказать, не было у вас такое?
Вот. Мгм. М, неа. Неа. И тс солёненькое как-то, ну, солёненькое, сладенькое- это как-то не по мне. Я люблю вот что-то вот не такое посерединочке такое вот, н-да.
Интересно. Мгм. Неправильный, да, вкус?
Что-то вот посерединочке, как-то вот меня это
Мгм. А у вас, кстати, вот такая реакция, как на овощи. Она только на овощи или что-то есть ещё, что ваш организм никак не переварит?
Э, ну, овощи и и лактоза.
Да. А у вас лакто вот из-за лактозы у меня тоже есть. Вот у меня то, что есть точно, непереносимо
Вот, и то лактоза появилась буквально несколько лет тому назад, а до этого я ль был жуткий любитель, э, молока.
Да, вы что, да? Мгм. Да? А как она так? Я думала, она с рождения непереносимость лактозы.
Да. Нет, она появляется, как оказалось, с возрастом ещё. Да. То бишь человек может, э, с рождения пить, всё у него будет хорошо. А лет через 30-40 и бац, э, непереносимость лактозы.
Ничего себе. Я так интересно как. Да. Ничего себе. А у меня, кстати, я с детства просто не любила молочку. И я не понимала, в чём проблема, потому что у меня все роди у меня всегда родители пили это молоко, а я его добавляю до сих пор тока в кофе. Вот и они мне говорили: "Ой, да ты должна это пить, кальций, там кости кости у тя слабые и так далее". И я не могла никак себя за я думаю: "Почему все любят в мои родственники вот эти вот молоко, кефир?" Ну, кефир ещё нормально, но молоко пить, творог, сметану- это для меня какой-то вот из серии фантастики было. Как это вообще можно любить? Я всегда не понимала.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну, вот как-то бывает у людей.
У меня, кстати, у подруги, знаете, как у вас на овощи, у неё непереносимость мяса.
Мгм. О, ну вот, тоже бывает.
Она не может мясо вообще есть, то есть она веган, и вот из-за этого у неё как-то организм не не как-то не расщепляет, что ли, ферментов недостаточно, не знаю что.
Да. <chuckles> Ну, типа того. Вот вот, так что мне веганом, вегетарианцем никогда не быть.
Ну да, в при мне просто интересно, как у вас органи ну, в идеале, может быть, не как вы щас пытаетесь. Как у вас в идеале, м, вот людям с с таким вот, с такой ситуацией, как тогда дополучать клетчатку? Потому что, по сути, что клетчатка? Это орехи, если вы орехи любите. Ну, в принципе, можно компенсировать частично овощи. Просто как в такой ситуации компенсировать себе вот эту вот, эм, клетчатку от овощей? На салат у вас тоже, вот, на салат листья салата такая реакция?
Ну. Мгм. Мгм. Ну, э, ни н н-да, да. Да. Я, в принципе, вот из того, что я могу есть, я могу есть
Да?
ам, кукурузу, вот эту баночную.
Н ну, это у вас, опять же, это у вас а, как и картошка, это крахмалистый овощ.
М-да. Потом, эм, баночный, э, горох.
М, понятно, это всё баночное, это консервированное оно.
Да, консервированная. Потом что? А,.
А это вам поднимает настроение или вы просто можете есть?
Нет, это я т то, что просто банально могу есть. Вот.
А что вы прям вот любите, что вы прям приготовили и вам подняло настроение? Вот что это за такая за еда?
А, есть еда, которую сложно готовить, поэтому я её очень редко готовлю, но я её люблю заказывать.
М-да. Что это, с суши? Я люблю суши.
Это нет, это, ну, наше национальное блюдо- это цеппелины.
М, интересно.
Это картофельное, сразу говорю.
Здорово здорово.
Это тёртый картофель. Очень мелко. Э, в нём в него ложится мясо.
Да. Мгм. Да.
И варится оно. Вот это я люблю, и драники с мясом люблю, тоже картофельные. Вот эти 2, 2 вещи, которые я могу просто
Мгм. <grunts> Ну, здорово здорово. Всегда есть, да?
Да, это моё, как говорится, эт это моя радость полнейшая. Да.
Отдушина отдушина. Я на самом деле тоже, у нас национально, ну, у кавказских вообще народов, э, м, нац ну, во многих, национальное блюдо- вот долма. Это вот как, э, голубцы, только с листиками салатов мал маленьк с листиком, господи, виноградного листика, извините. А, я обожаю, вот у меня щас тоже мама приготовила, я обожаю, но это случается вот по праздникам в основном. И я всегда переедаю, когда эта долма есть, но я прям всегда счастливая хожу, она мне очень настроение повышает. А, э, вот до сахара я спок вот, обожала кушать суши, вот эти поки, а, пока я не не думала про белый рис, потому что я люблю, вот, к сожалению, я люблю, а, сырую рыбу. Вот я знаю, что это нехорошо.
Мгм. Мгм. Да-да-да, знаю. <chuckles> <chuckles> М. Мгм. М.
Но вот люблю сырую рыбу, и вот белый рис тогда злоупотребляла всё-таки. Ну, вот как-то так, не знаю. А вот когда у вас стресс, может быть, вы замечали, на что в в вот когда у вас стрессовая ситуация?
<chuckles> Мгм.
А ш а кстати, у вас на фрукты есть такое, как на овощи, или нет?
Э, вроде как нет.
То есть на природный сахар у вас спокойно, да, организм реагирует?
Да.
Мгм, интересно, слушайте. Интересная ситуация. А вот когда у А когда у вас стресс, вы всё-таки что-то предпочитаете определённое из еды или неважно? То есть, у вас стресс- это обычный рацион?
Немного мистики, как говорится. Хм, надо подумать.
Я бы ещё год назад сказала, что я иду кушать шоколадку, а сейчас я не иду кушать шоколадку. Ну, либо восемьдесят пять процентов.
<chuckles> Нет, ш шоколадка- это вот слишком, слишком сладко для меня.
А есть же 85 % или 90 какао содержанием, я вот так люблю.
Есть, но это уж, тогда уж, слишком горько для меня.
А, ну, семьдесят процентов.
Я если шоколадку, п ну, покупаю, то я эту шоколадку могу неделю есть там.
Ну да, я щ щас тоже уже.
М. Э, маленький кусочек отка отломил и всё.
Да, а что вы вот в стрессовых ситуациях предпочитаете?
Так, когд ну, в стресс, н но вот когда у меня уже там полный стресс, если я покупаю "Колу" зиро, и упаковку чипсов, и всё.
М. Мгм. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Как я, знаете, э, тоже лю людям, когда они мне говорят про "Колу" зиро, на самом деле, вот если бы я не знала, что это "Кока-Кола" я вообще не любитель "Кока-Колы", вообще сладких напитков, я ни до ни сахара, ни никогда не пила. Ну, вот, я вот, в магазине как-то прочитала состав "Кока-Колы" зиро, вот если это не знать, что это "Кока-Кола", там абсолютно чисте ну, кажется что там чистый состав, то есть там 0 калорий, 0 сахара, 0 всего, 0 того, только содиума много. Ну, то есть, если не знать, что это "Кока-Кола", кажется, что это там чуть ли не яблочко, понимаете, а, чистейшее. Вот, ну, не знаю. Ну, конечно, "Кока-Кола", как бы, она априори неполезная. Э, вот, э, ну, не знаю. А как вы вообще се Вы чувствуете, вот, вы выпили, вы чувствуете какой-то прилив энергии после "Кока-Колы" и из чипсов вот этих?
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. <chuckles> <chuckles> Ну да. Да, нет. Вот эт б "Кока-Кола" с сахаром я ся не очень хорошо чувствовал. Там было Ну, вообще, от "Кока-Колы", "Пепси" или там какой-то подпольные вещи там без ну, без сахара я могу пить. У меня вообще, как бы, к химии организм очень хорошо относится Да. Практически к любой химии он
Мгм. Слишком много сахара, да? М. М-да. Мгм. Реакция. Да? Да вы что? Натуральные продукты он отвергает?
Да, а кх химию он переваривает без каких-либо вообще проблем. Даже ни изжоги, ничего. Алкоголь я могу пить литрами, и у меня нету ни, я и
Какая интересная ситуация. Интере а алкоголь, если не секрет? А алкоголь? Да вы что?
У меня нету в восприимчивости к алкоголю.
Интересно! Поняла, спасибо, что поделились! Очень интересная история, необычная. Хорошего дня!
Мгм. Спасибо, вам так же.
До свидания!